Allora, come quando incontri qualcuno che non non rispetta i tuoi limiti, <sniffs> come come ti comporti, come gestisci questa situazione?
Allora, ehm, premetto che, ehm, per me, ehm, i miei limiti <chuckles> sono sono molto molto importanti, nel senso che, ehm, sono stata una un'adolescente e una, <sucks teeth> ehm, post adolescente che ha fatto molta, molta fatica a a ritagliarsi il proprio spazio vitale, chiamiamolo così, quindi a ehm, a capire e a gestire, ehm, le proprie le proprie esigenze, i propri spazi, ehm, i propri limiti. Quindi adesso che sono un po' più adulta, ehm, sono molto poco tollerante nei confronti delle persone che appunto, ehm, invadono invadono i miei spazi e quindi, ehm, come dire non rispettano non rispettano i limiti.
Mh. Eh beh, certo capisco, può essere può essere abbastanza disturbante, no, le persone invadenti, le persone così, ma
Ehm, sì assolutamente sì, l'invadenza è una cosa che veramente non non sopporto, che possa essere invadenza dal punto di vista fisico o dal punto di vista proprio, ehm, anche, ehm, verbale diciamo così. C'è quella gente che magari fa fa fa un sacco di domande, a volte anche, ehm, anche molto personali, anche molto molto indiscrete, questa è una cosa che, ehm, che che mi dà fastidio proprio
E ma tu come fai a farlo capire alle persone che insomma, che stanno invadendo un campo che ehm, è
Allo allora io in realtà sono una molto discreta, nel senso sono una molto riservata, quindi, ehm, prima di arrivare ad avere una certa confidenza con con le persone, ehm, pe passa un po' di tempo nel senso che, ehm, non n non non sono una che si mette a disposizione, ehm, subito diciamo così. <tsk> Ehm, però capita ogni tanto che dall'altra parte non trovi la stessa la stessa sensibilità e quindi anche se tu, uhm, come dire hai, ehm, imponi virtualmente le tue le tue regole non vengono non vengono rispettate, quindi, ehm, generalmente tendo a dare risposte ehm, risposte evasive o comunque a far capire, anche non direttamente, che quel tipo di di approccio non, uhm, non non mi piace, non
Certo. E ma, volevo dire quella che si chiama empatia tu la la la consideri quando s ti ehm, somma qua ti rapporti con una persona, provi un provi quando quand'è il caso per carità, il rapporto di empatia, ci vai dietro, lo consideri qualcosa che ti può ti può far capire che quella persona, insomma, può può funzionare con quella persona?
Allora sì credo credo molto nell'empatia, nel senso che, ehm, secondo me è molto, ehm, quelle, uhm, quei quei quei colpi di fulmine diciamo così, quei quelle sensazioni a pelle spesso sono spesso sono veritiere. Ehm, diciamo che questa cosa un po', uhm, ehm, fa anche da cartina tornasole, nel senso che, ehm, quando hai a che fare con quelle persone che sono invadenti secondo, uhm, diversi punti di vista, così come le abbiamo le abbiamo definite, ehm, spesso sono loro a peccare di di di mancanza d'empatia quindi magari, ehm, qualche volta capita non so, che tu possa ehm, mostrarti in maniera un po' più fragile, un po' più debole, e e quelle persone, come dire, bypassano quel, ehm, quel tipo distanza che hai so, ehm, in campo e magari si si si spostano su altro calpestando diciamo, quasi il ehm, il fatto che tu ti sia aperto o che tu stia tra virgolette "richiedendo qualcosa", no?
Certo. Sì, sì. Certo. Cert cert Ma tu quando quando di diciamo una persona appunto, supera un po' quei limiti lì, che che atteggiamento cioè come cerchi di dirgliele le cose? Ti è mai capitato non so, di di di arrabbiarti un pochettino e di farglielo capire, questo?
Ehm, allora sì, me me m purtroppo mi è capitato. Io purtroppo sono una persona che non s'arrabbia in maniera in maniera bella, nel senso che sono una delle persone più pazienti che io abbia mai conosciuto. <chuckles> Però ehm, mi capita spesso, uhm, cioè no, mi capita spesso no, in realtà, mi capita che uhm, <tsk> che accumulo, accumulo, accumulo, poi però, ehm, diciamo la uhm, la pazienza, ehm, viene meno così all'improvviso. Quindi mi ricordo, ehm, u u un caso specifico in realtà: era ai tempi del sì, <sucks teeth> era ai tempi dell'università e c'era questo ragazzo che faceva parte di un un altro gruppetto di altri 2 ragazzi con i quali ero molto amica. <tsk> Ehm, quindi, ehm, c'era un un un rapporto basato un po' sullo sfottò tra me e questi altri 2 questi altri era esatto. Quindi generalmente, ehm, l io non sono assolutamente una persona permalosa questo l lo lo devo dire, ehm, quelle generalmente, ehm, funzionava che, ehm, io prendessi in giro loro per per per qualcosa, loro prendessero in giro me per qualche altra cosa e quindi diciamo che il i nostri rapporti si basavano un po' su su questo tipo di di dinamica.
Mh. Eh. Eh. E me lo Mh. Questi 2 ragazzi, cer Sì. Vabbè un rapporto un rapporto leggero, un rapporto così di scherzo ecco, un pochettino poi usa tra ragazzi, no?
Sì, sì, sì, assolutamente sì, ma era tutto fatto nel pieno rispetto e in simpatia, okay. Uhm, c'era qualche volta insieme a questi 2 ragazzi, quest'altro ragazzo che era più amico loro che amico mio, sicuramente non amico mio quindi il quale, ehm, si permetteva, ehm, diverse volte di, ehm, prendere parte a questa a questo scherzo, a questo gioco, ehm, non avendo capito però quali erano le regole. Quindi molto spesso andava sul pesante, ehm, qualche volta capitava che mi mancasse di rispetto, ehm, oppure che appunto si si prendesse una serie di libertà che non gli erano concesse perché in realtà ti ripeto n non era mio amico quindi non non non stava rispettando, ehm, il ruolo che nella mia sfera emotiva, nella mia sfera relazionale gli era stato assegnato. Ehm, e quindi più volte ho, uhm, avuto, uhm, appunto l'accortezza di dire: "Guarda, uhm, che que questa cosa non fa ridere, guarda che questa cosa non non è simpatica, guarda che, ehm", esatto. Quindi oppure qualche volta anche gli altri 2 hanno qualche volta gli hanno detto: "Guarda, uhm, calmati perché in realtà, ehm, cioè noi lo facciamo per un certo modo". Cioè, in un certo modo uhm, cioè lui la vedeva più come una una questione di bullismo capito. Cioè lui proprio mi mi mi
Certo, cer Sì. Ah beh! Cer Ah s Lascia perdere! <chuckles> Cer Ah! Sì, eh va beh, quelli che si vogliono mettere in mostra, probabilmente quelli che hanno bisogno di farsi vedere che loro <chuckles> certo, cer
Ehm, sì esattamente. Sì anch'io ho sempre pensato ho sempre pensato una cosa del genere quindi in in parte ero anche un po' indulgente nei confronti di di questo comportamento però, eh, ehm, a Roma se dice: "Daje, daje", eh <chuckles> la cosa
No, indulgente, sì. Però effettivamente quando uno poi insomma te glielo fai capire, glielo dici chiaramente. Se poi insiste insomma, eh, non è non è tanto tanto gradevole.
Eh, e sì perché pe perché poi insomma io t ripeto sono una persona molto paziente, non sono permalosa, so penso di essere una persona molto educata e molto rispettosa quindi prima di farmi partire la vena e e di gridargli contro gli ho detto più di 1 volta e in diverse circostanze che quel tipo di ehm, di di di dinamica che lui metteva costantemente in campo non mi piaceva, mi dava fastidio e non eravamo nella relazione, né nella confidenza tale da potersi permettere di venire a giocare con me, a scherzare con me, in quel modo. Okay quindi, ehm, continuava questa cosa, quindi io co andavo, ehm, a ad accumulare, ehm, frustrazione su frustrazione sostanzialmente, perché in realtà mi dava molto fastidio mi dava e non
In questa situazione. Certo, cer e beh, sì.
Perché poi, ehm, ovviamente più fai così, più mi mi mi mi diventi antipatico quindi mi
Sì, sì, certo, poi va eh poi c'eran gli altri 2 no, quindi magari avevi un po' di insomma un pochettino anche nei loro confronti, s'era un loro amico imbarazzava un po' indubbiamente la situazione no, imma
Eh sì, esatto, precisamente, esatto. Anche questo anche questo accadeva. Comunque capita che questo giorno, ehm, diciamo tra le varie, ehm, libertà che s'era preso, ehm, mi aveva dato un pizzico su un braccio anche abbastanza abbastanza forte insomma, mi mi aveva m'aveva fatto male e io lì non c'ho visto più. Lì lì veramente mi mi mi mi si è tappata la vena e e so sono esplosa
Mh. La goccia. Mh. No, no, beh certo, certo. No, no, beh ma sì, sì, ma ci son persone purtroppo che non hanno no o non hanno la capacità di di di percepire no, perché nei rapporti umani ci vuole un po' di sensibilità no, nel rapportarsi con le persone. Perché insom
Eh, sì, ma Esatto, esatto. No, anche perché, ehm, cioè in quel caso, ehm, la l i limiti non erano stati rispettati dal punto di vista emotivo, dal punto di vista spaziale, dal punto di vista fisico, dal punto di vista relazionale, quindi avevo accumulato una serie di <scoffs> di
Eh beh, cer cer Eh! C'era tutto c'era tutto che non quadrava insomma. No, no, effettivamente Ma tu diciamo in generalmente con le persone ti piace scherzare? Mi dicevi sì Tu come con quando come tu come ti comporti quando una persona conosci una persona nuova, come saggi i suoi limiti, che che che che tecniche usi?
<inhales> Sì, ehm, sì. Ehm, allora io sono u una persona molto ironica e molto autoironica, quindi generalmente quando, u incontro una persona tendo sempre a, ehm, a fare dell'autoironia cosicché mi mi mostro, ehm, come dire, ehm, quasi tra virgolette "vulnerabile", no, quindi mi metto in gioco, ehm, mostrando appunto di non aver paura di di essere, di essere presa in giro e vedo dall'altra parte come come come si come rispondono diciamo così Esatto. Quindi, uhm, credo che l'auro l'autoironia sia una grandissima arma di di di di di difesa e anche di
Sì. Come che reazione c'è insomma? <chuckles> è un modo per disarmare de per disarmare gli altri tutto sommato
Esatto, e anche di attacco stavo per dirti, quindi, ehm, generalment
è un attacco ma disarmandoti, togliendo le armi perché poi ve vabbè dici: "Vai, guarda, io scherzo su me stesso quindi mi fai poco", Diciamo. <chuckles>
Eh, sì, sì, sì, esatto quindi ce cerco di essere cioè di mostrarmi vulnerabile senza mhmm, senza mostrarmi debole ecco. Quindi
No, certo, certo. No, perché in effetti ci vuole la ci vuole un po' di Eh, ma è un po è un po' un sesto senso no, forse con le persone avere questa queste capacità no, di destreggiarsi, di di a volte appunto anche basta <tsk> appunto fare una battuta molto leggera, poi vedi da quella se dall'altra parte no, c'è una risposta positiva, se no certo che fare una battutaccia insomma così, ehm a ciel sereno, <chuckles> spesso spesso e volentieri <chuckles>
<tsk> Eh, ehm Equa. <chuckles> No. Però ecco, uso molto l'ironia, nel senso, leggera e sempre come ti dicevo prima con rispetto e educazione. Però se vedo che, ehm, di fronte al alla comicità diciamo così in generale l'altra persona non ride o l'altra persona non risponde, ehm, già mi dà il campanello il campanello d'allarme perché le persone che non ridono non non non mi fido.
Cer Vuol dire che non ha ma beh, sì, <chuckles> perlomeno non t non ti devi fidare da quel punto di vista lì. Voglio di se uno non ride vuol dì che non voglia di ridere quindi è inutile insistere probabilme
<snorts> Ah no, no, sì, sì, si, sicuramente però nel senso non le persone che non ridono, che non a cui non piace ridere o comunque che fanno fatica a ridere, questo intendevo.
Eh sì ma è è una difficoltà indubbiamente che hanno certe persone. Che tu generalmente cosa incontri? Più persone poi chiaramente il contesto no, ma tu, generalmente, ti capita di incontrare cioè una tua idea: son più le persone che stanno allo scherzo oggigiorno o son più le persone che somma preferiscono stare stare nella loro zona, no non non vogliono invasioni? Così a pelle.
Ehm Ma qu ehm, oddio, direi ti direi 50 e 50 nel senso che alla fine, ehm, <clicks tongue> dipende come dicevi tu dal contesto sicuramente, ehm, però mi capita allo stesso modo di di magari conoscere persone e instaurare rapporti con con persone che appunto si si mostrano disponibili tanto quanto avere a che fare con persone che stanno sulle loro e non non si mettono non si mettono in gioco. Come come tendenza generale ti direi più che le persone, ehm, tendono a rimanere tendono a rimanere sulle loro e a non a non mostrare
Cer Ma ti è mai capitato qualcuno qualcuno che magari okay, uhm, si instaura e poi magari, un giorno <chuckles> scopri che questo qua ti ti toglie il saluto e non sai neanche perché, cosa è successo, vai a sapere, ti è mai capitato una cosa del genere?
<chuckles> Allora no, non devo dire così drastica così drastica no. Ehm, però sicuramente capita magari che ne so in contesti più impersonali, come posso dirti, che ne so, la palestra o, uhm, magari non lo so, il parco dei cani
Eh! Sì, Sì, sì, ho capito. No, no, è vero, è vero, sì
eh, che magari, che ne so, capita che ti fai quella chiacchierata con qualcuno e il giorno dopo non non non ti saluta. E allora dici: "Oddio, che ho sbagliato? Che ho detto?
Non lo so, non lo so, perché sono situazioni che a volte capitano. Ci sono ma perché ci son persone che sono permalose, magari vanno dietro a certi a certe cose. Non lo so, tu sei permalosa? Un pochettino, no?
Eh, sì, sì, esatto e Come?
Permalosa, sei permalosa?
No, no, assolutamente no. Assolutamente no.
Che non è non è una bel Esser permalosi no non è un bel un bell'atteggiamento secondo me. No appunto è è meglio essere un po' autoironici, essere un po un po' così, diciamo, piuttosto che permalosi. Oppure puoi essere chiaro e dire: "Guarda ques"
Non sono pe no E Eh ah, sì, sì, assolutamente. No permaloso no, anzi è una cosa che che che che se mi dicono, ehm: "Ah, ma sei permalosa", mi offendo terribilmente, perché è una cosa che assolutamente non sono.
Non ti non ti pia Okay dai, ehm, niente. Ehm, beh sono argomenti sono argomenti in cui ognuno poi c'ha le sue idee perché i rapporti umano imo umani c'è di buono che sono vari, perché tutti siamo diversi, ehm, e sono così. Ti ringrazio e ti auguro una buona serata. Ciao.
Buona serata a te e grazie.